Ya, var aslında biliyor musun? Ama tabii b hani ne kadar kötü, eee, o tartışılır. Emm, şöyle ki şimdi bizim oğlumuz 6 yaşından beri konservatuvarda okuyor. Emm, 13 yaşında da çocuğu aldık, işte, Fransa’ya getirdik ki buradaki konservatuvar eğitimine devam etsin. Çünkü klasik müzik, eee, Avrupa’da iyi. Yani nirvanası Avrupa. Ondan sonra ve gerçekten de öylece devam etti. Bütün eğitimi bunun çevresinde gelişti kendi isteğiyle. Emm, şimdi lisans 2. sınıf piyanoda, eee
A! Tamam. Harika! Harika! Evet. Yani, eee, senin anlattıklarından yola çıkarsak Türkiye’de 13 sene kaldı oğlun doğduğundan beri. 6 yaşında konservatuvara başladı, 7 yıllık bir eğitimi Türkiye’de tamamladı. Türkiye’den sonra siz, ııı, klasik müziğe daha çok aşina olsun diye, klasik müziğin, eee, membasına insin diye Fransa’ya göç etmek zorunda kaldınız. Peki, göçün sebebi oğlanın ya çocuğunuzun eğitimi miydi yoksa sizin, ııı, ııı, eee, iş durumunuz muydu? Ne ne yüzden göç edildi?
Evet. Tabii. Tabii. Hı hı. Ş şöyle o onun eğitimi için ben eee, her yolu denedim ve o yolu buldum, öyle geldik. Yani, hani, o, onun için yapılmış bir şey.
Hah, süper, süper. Sen çocuğunun eğitimi için sen ve kocan, eee, eşin, eee, bir karar aldınız ve, eee, eğitimin en böyle e e ca en verimli zamanında, on üç yaşında, ııı, Fransa’ya taşındınız. O şey, orada da yine konservatuvar üzerine mi devam etti eğitimi çocuğunun yoksa farklı bir alana yöneldi mi?
Evet. Tabii. Hı hı. Evet. Eee, yine konservatuvar devam etti. Gelir gelmez hemen burada, emm, 3 konservatuvarın sınavına girdi. Eee, ilk 3'ünü de kazandı. En çok istediğimizi de tercih etti. Emm, <smacks lips> amma velakin işte, eee Bu arada biz "amma velakin" falan diyorum, kötü diyorum ama şöyle, biz çocuk zaten tercih yapabilsin diye Avrupa’ya taşındık.
Süper. Evet. Harika!
Hani gün gelip de, eee, çünkü her an karar değiştirebilir insanlar. Bu ben ben bu yaşımda da değiştirebilirim. Yani kimse kimseyi bunun için yargılayamaz.
Kesinlikle! Peki şey hissediyor musun yani, eee, çocuğum 3 tane okulun şeyine girdi, sınavına girdi dedin, eee, ve istediğimizi kazandı, istediğimizi de kabul etti. Siz burada ailecek yani eşin ve sen çocuğuna, eee, eğitim konusunda baskıladığınızı düşünüyor musun hiç?
Hı hı.